Allora, torniamo bambini. Qual è stata la colonna sonora della tua adolescenza?
Mh. Allora, dunque, ehm, nella mia adolescenza ho ascoltato diverse cose, ehm, quindi, ehm, ci sono state un po', ehm, più, ehm, colonne sonore, ehm, per cui se dovessi scegliere proprio, ehm, una colonna sonora ti direi, ehm, probabilmente il disco, ehm, "Domani smetto" degli Articolo 31.
Mh-Mh. Bello, mi sei piaciuto ma torniamo veramente <chuckles> a tanti anni fa e probabilmente anche agli albori degli Articolo 31, no?
<chuckles> Ehm, in realtà è stato uno degli ultimi dischi che hanno fatto, però sicuramente era que
Ah, prima della fine, prima del di di separarsi, vero? Perché io pensavo a J-Ax come cantante isolato, no, effettivamente hai ragione. <inhales> Vabbè è un grande pezzo questo, no, sicuramente molto, ehm, d'impatto, molto di ribellione. Perché ti piaceva?
Sì, sì, esatto, eh. Sì. Eh, per tutte queste cose che hai già detto tu. Ehm, quindi in parte hai già risposto alla domanda, ti ringrazio; ehm, poi, ehm, ti dico è stata la prima <smacks lips> ehm, io avevo penso 14 anni, una cosa del genere, ehm, è stato il primo disco che ho sentito, ehm, che aveva delle tematiche proprio diverse, eh, da quelle a cui ero abituato io. Sì, cioè, parlava proprio di cose terra, terra, ehm, però le le diceva in una maniera che a me piaceva, e e quindi insomma, <smacks lips> stavo vivendo la fase adolescenziale e mi s mi ci sono un po' ritrovato dentro.
Eh. Ah. Eri abituato. Ah, okay. Eh, tra l'altro quelli erano anni comunque molto vulnerabili, no, molto particolari, quindi poi per i messaggi che lanciavano, diciamo che li recepivi un po' come una spugna, no?
Sì. Sì, esattamente, sì, sì, ehm, mi mi ci immedesimavo proprio, <smacks lips> e e io da adolescente ero sempre piuttosto, ehm, nervosetto diciamo, e e quindi tutta questa musica qui mi ha un po' aiutato a stare a galla.
Okay. Ehm, prima di allora magari hai dei ricordi, anche di quando eri piccolino, di canzoni che ascoltavi che associavi, non so, a dei momenti piacevoli?
Ehm, allora sicuramente, ehm, mi piacevano molto gli 883, ehm, Max Pezzali, ehm, che forse li ho sentiti prima degli Articolo 31, ehm, e quindi anche quelli li associo un po', sì alla mia infanzia, adolescenza; ehm, e anche loro ci sono delle canzoni che ascolto ancora adesso, che mi piacciono un sacco, ehm, che sono delle canzoni in realtà, uhm, che hanno dei testi molto semplici ma che riescono a trasmetterti, ehm, delle cose stupende allo stesso tempo; ehm, per cui anche anche quella mhmm, tutto quel genere là, è è un genere che ho amato tanto e lo sto amando ancora, ehm, tutt'oggi. <smacks lips> Ehm, per il resto ma, mhmm, ti dico, in realtà prima di di questi gruppi qui non avevo sentito troppa musica, ehm, quindi <sucks teeth> <smacks lips> sì, magari qualche i i mhmm, sai, i pezzi commerciali che passavano all'epoca, però niente di che.
Mh. Mh. Neanche quando eri più piccolino, quando eri bimbo, non so, il pomeriggio che si guardavano i cartoni animati, qualche canzone della Disney che ti ha accompagnato per un po' di tempo?
Ehm, c'era un film della Disney che si chiama "Il pianeta del tesoro", ehm, che era praticamente, ehm, i il libro "L'Isola del Tesoro", però rivisitato in chiave futuristica, quindi c'erano tipo le le astronavi che volavano, che erano a forma di nave però volavano, ehm, e la storia era bellissima, era il mio film preferito da bambino e c'era questa canzone, cantata tra l tra l'altro da Max Pezzali, ehm
Eh bello. Non a caso da Max Pezzati, eh infatti. <chuckles>
Esatto, esattamente, che quella lì tutt'oggi è la mia canzone preferita in assoluto; e nella la
Eh ma in realtà è amata anche da molti adulti, sai? Molto bella.
Sì, sì, sì, sì, sì, ehm, me la me l'ascolto ancora, ehm, ogni tanto, non sempre, perché non voglio rovinarmela; <smacks lips> ehm, quindi me l'ascolto un po' coi guanti, capito? Me la me la tengo lì, quando ne ho bisogno la tiro fuori e me la sento, ehm, ed è bellissima. Ogni volta è come se fosse la prima volta. È è veramente l'unica canzone che mi fa quell'effetto lì. <smacks lips> Ehm, <smacks lips> e poi tra l'altro quel film lì, ehm ehm, avevo scoperto perché da bambino a me piaceva un sacco, avevo la videocassetta, la guardavo sempre, ma ho scoperto che quel film là in realtà è stato un fallimento per la Disney, ehm, perché ha incassato pochissimo e quindi non hanno fatto il seguito, è finito un po' nel dimenticatoio, sì; però è un film bellissimo, consigliato.
Bello. Mh-mh. Mh. Proprio per questo. Mh, mh, mh. Ehm, quando eri piccolino, no, magari adolescente, mhmm, come mhmm, che abitudine avevi per ascoltare la musica, perché comunque, mhmm, adesso stanno spopolando tutte queste, ehm, piattaforme, gli smartphone, no; però magari prima era un po' più difficile.
Sì. Sì, certo io mi ricordo che, ehm, ad esempio il g il <smacks lips> ehm, il disco, quello degli Articolo 31, lo rubai a mio zio, ehm, che ce l'aveva
<chuckles> Viva la sincerità.
Sì, sì lo rubai a mio zio che ce l'aveva masterizzato. Ehm, a casa avevo il come si chiama? Il lettore CD portatile? Con le cuffie coi cuffioni giganti, ehm, e allora me lo mettevo dentro lì e me lo ascoltavo. Quindi cos
Ah-ah. E andavi in giro con le cuffiette nelle orecchie, no, ehm, questo era il modo, ehm, di trasportarsi la musica dietro fondamentalmente.
Esatto, sì, e il disco girava, mhmm, e tu te lo ascoltavi.
C'erano anche dei programmi, non so se ti ricordi o se eri abituale seguirli, no: c'era MTV ad esempio.
Sì, sì, eh. Sì, assolutamente sì, sì, era MTV era il mio canale preferito diciamo, ehm, perché per un periodo da quel periodo in poi, da quando ho cominciato a sentire la musica che mi piaceva, ehm, MTV era sempre accesa <smacks lips> a casa, e e quindi io aspettavo magari magari ero a casa, aspettavo, ehm, le mezz'ore che arrivasse il pezzo che mi piaceva, ehm, e poi appunto me lo ascoltavo, c'era anche il video; ehm
Eh. Era bello. Ecco, era bello perché comunque dava la possibilità di, non solo ve ascoltare musica a ripetizione continua ma, ehm, facevano anche vedere i video musicali proprio, che erano stati costruiti attorno a quella canzone, no?
Sì. Sì. Sì è bellissimo, MTV pr penso sia una delle più grandi creazioni della storia dell'uomo, ehm, purtroppo però mi sa che non c'è più o è stato, mhmm, non lo so, assorbito da qualche gruppo; <smacks lips> ehm, insomma non è più così popolare come all'epoca e questa cosa mi dispiace un casino, un sacco perché a eh, era veramente un format molto bello e che, ehm, insomma tu accendevi a qualsiasi ora del giorno e della notte e c'era la musica. Ehm, adesso invece
Mh-mh. E c'era musica. E se non erro integrava anche però non so, ehm, anche dei manga, no, dei cartoni animati giapponesi.
Ah sì, certo, di <chuckles> di notte, ehm, se la volevi vedere di notte, c'eran tutti i cartoni animati per adulti, quindi c'erano dei manga mi degli anime mi pare, ehm, c'era cos'è che c'era? Cowboy Bebop mi sa, <smacks lips> ehm, che era un questo anime ambientato nello spazio, ehm, abbastanza
Eh ved Somma, cose che nei canali nazionali difficilmente bec beccavi, no?
Ehm, sì esatto, sì, sì. Erano dei cartoni appunto per adulti, e sono stati i primi forse a trasmetterlo, e poi c'era South Park, uhm, sempre di notte perché di giorno non lo potevano trasmettere.
Mh-mh, mh, mh. Okay.
Ehm, che era, mhmm, super irriverente, pieno di parolacce, blasfemo, ehm, tutte tutte le cose più brutte ce le aveva dentro e però in Italia aveva fatto il boom, e quindi la gente di notte si guardava MTV e si guardava tutti questi cartoni qui, un po' particolari, un po' pazzerelli.
Okay. Okay. E invece, diciamo poi negli anni com'è cambiato il tuo modo di ascoltare la musica?
Eh beh, adesso c'è Spotify quindi è tutto cambiato, ehm, per cui, ehm, noi paghiamo un abbonamento, ehm, mhmm, <smacks lips> e abbiamo una musica illimitata a tutte le canzoni che vogliamo, ehm, in tutto il mondo; <smacks lips> ehm, ti dico la verità: un po' mi dispiace che sia finita così, ehm, perché perché prima era tutto molto più autentico, ehm, e adesso invece <sucks teeth> <smacks lips> non lo so, prima avevo quei 4 CD, che me li ascoltavo sempre e non mi stancavano mai, adesso invece esce una canzone, la posso ascoltare quando voglio, quanto voglio, ma è come n cioè dopo 2 giorni mi ha già stufato. Ehm, e quindi
Mh-mh. Ah, quindi tu dici c'era più autenticità, mhmm, nelle canzoni, in sé per sé.
Secondo me sì, ehm, cioè i pezzi erano proprio sentiti; cioè ci sono certe canzoni di J-Ax che che fanno venire la pelle d'oca. Ehm sì, sì
Proprio per il messaggio dici tu. Adesso forse sono un po' troppo troppo scontati, no. Troppo commerciali.
Adesso sono più <inhales> sono più leggerine adesso, non so come dirtelo, ehm, quindi magari vanno
Mh. Un pò stupidotte, và.
Cosa?
Un po' stupidotte, magari si pensa più all'immagine del cantante, piuttosto che al contenuto e al messaggio che lancia; anche perché, mh, difficilmente trovi mes mhmm, cantanti che lanciano contenuti veramente profondi, no?
Uhm, sì. Assolutamente. Sì, sì, sì. Uhm, e diciamo che tutto il filone, poi, di musica americana è comunque un po' sì, superficiale, fatta un po' per ballare per non so, E e, diciamo che quella americana è quella che va per la maggiore, secondo me, mhmm, però, sì, ovviamente, poi, di italiani prendono ispirazione da da quello che arriva dall'America, quindi, ehm, si é un po' tutto uniformato. E e questo, diciamo, non mi piace tanto, uhm, però, è giusto anche che la musica si evolva, gli artisti sperimentino
Mh, mh, mh, mh. Solo americana? Ah, okay. Mh, mh, mh.
e e va bene così. Uhm, però, insomma, io quei quei pezzi che mi ascoltavo da da ragazzino, ogni tanto me li ascolto ancora.
Okay. Mh. Ma se ti, mhmm, chiedessi così, no, magari, mhmm, alcuni momenti isolati della tua adolescenza tu mi hai detto che mhmm, così d'istinto, mi hai detto gli Articolo 31 “Domani smetto“,per quanto riguarda proprio la tua crescita, e il momento in cui eri. Però, se ti chiedo, magari, una canzone che hai associato a una ragazza, al primo bacio, o alle partite a calcetto con gli amici, 2 canzoni così d'istinto, cosa ti viene in mente? Cosa ti torna in mente?
Mh. <chuckles> Ehm, allora, ti direi “Una vita da mediano“ di Ligabue, uhm, associata a a al calcetto, ma anche “La dura legge del gol!“ magari, è un po' è un po' adatta, anche se, poi, il messaggio parla di altro. E, invece, per la mia prima ragazzina, in realtà, mhmm, non ho una canzone, mhmm, in particolare, forse <chuckles> forse una che si chiamava “Quanto 6 bella“ di Entics, che è un cantante che adesso non non non esiste più, e aveva fatto questa canzoncina per per le ragazze, che era che andava molto di moda ai tempi. <clicks tongue> Ehm, e ni
Eh, un classicon Okay. Ah, okay. Mh-mh. E, invece oggi, mhmm, malgrado, insomma, no, tutte questo un po' di malcontento generale per la musica, e per i messaggi che la che manda, che lancia, o che prova di mandare, sei riuscito a individuare qualche colonna sonora, no, della tua fase un po' più adulta?
Mh. E, guarda molte sono rimaste, sono quelle che ti ho detto, che magari me le ascolto tuttora ogni tanto, che sono, <clicks tongue> diciamo, le pietre miliari del della mia, uhm, libreria musicale. E, invece, me mah, più che canzone in sé e per sé, forse è un gene un genere che mi sta facendo da colonna sonora in questo periodo, che è il punk rock ame mhmm, americano, principalmente il punk, punk rock, pop punk.
Mh. Ma, ehm, come ti sei accostato a questo genere?
Eh, in realtà, è molto simile a quello che ascoltavo da ragazzino perché anche J-Ax ha fatto delle canzoni su quel su quello stile là, e quindi, poi, sono andato io a cercarmi un po' di gruppi americani, uhm, come, non so, i Blink-182, i Sum 41, ehm, che erano, poi, i gruppi che andavano di moda all'epoca, e ogni tanto me li ascolto. E, poi, ci sono i gru tutti i gruppi nuovi, quindi su Spotify ci sono queste playlist dove li mettono tutti dentro, e io rimango un po' aggiornato, ecco.
Ah. Mh. Ah, comunque, diciamo, che ogni tanto, mhmm, anche rispolverare la tua mhmm, la musica con cui tu tu sei cresciuto, non non te ne privi, nel senso anche se, magari, mhmm, non può risultare non più al passo coi tempi e alla moda, ma comunque, tu semplicemente ascolti la musica che ti fa stare bene.
Sì, sì, e secondo me, dovrebbero fare tutti così, cioè, mhmm, ascoltare solo quello che ci piace. In quello che, magari, ci forzano di ascoltare, invece, mhmm, per me on non significa nient
Mh-mh. Questo è pure pure giusto, perché, comunque, la musica, sì, è un linguaggio universale, però deve comunque riuscire a comunicare qualcosa anche a chi l'ascolta, al di là della fama, del commercio, insomma, della popolarità, deve comunque, ehm, avere un riscontro in noi stessi, no?
Sì, sì, esattamente. Sì, ehm, diciamo che la musica ha un ruolo importante nelle nostre vite perché se ne ascolta sempre di più, e però sarebbe bello se anche rimanesse, poi, nelle nostre vite. Ehm, e io quelle canzoni che mi ascoltavo da ragazzino mi sono rimaste quelle di oggi invece, mi sa che mi rimarranno un po' meno.
Mh-mh. Ci sono delle, mhmm, canzoni che non vuoi associare a, mhmm, persone o eventi esterni? Lo vuoi tenere solo per te.
Okay, ma, guarda
Perché magari hai paura di avere dei, mhmm, ricordi brutti, che ne so?
Mhmm, sì ce n'è una che si chiama “Essere in te“ di Max Pezzali sempre, che è legata ad una relazione molto, uhm, dolorosa che ho avuto, e quindi, di conseguenza cerco di non ascoltarla mai.
Mh. Va bene, okay, guarda Sì, vabbè, perché la musica è anche questo, no, ci evoca sensazioni, suoni, ricordi, insomma, che fanno parte del nostro vissuto, e del nostro trascorso. Io ti ringrazio per aver condiviso insieme tutte quelle che sono le tue esperienze, ma anche i tuoi pensieri, e, mhmm, ti auguro una buona serata. A presto.
Eh, grazie a te per, mhmm, avermi fatto le domande, avermi ascoltato, è stato un piacere, e anche io ti auguro una buona serata.